Das i i ist
Wenn aber die Motivation nicht also, da muss halt äh, das ist, glaube ich, dann auch schwierig, wenn die Motivation halt, ne also, wenn wenn man jetzt grad so: „Ah, ne, habe eigentlich gar keinen Bock.“ Aber ich glaube, dann muss man, äh, den inneren wie man so schön sagt, den inneren Schweinehund überwinden, ne? Ähm, weil ich glaube, es ist, äh da w ist wird bestimmt auch Stress ausgelöst, ähm, äh, in der Beziehung oder in der Situation, wenn man halt keine saubere Wäsche hat. Also
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. <laughs> Definitiv.
wenn dann auf einmal die Hose nicht im Schrank ist, die man dann doch ge jetzt grade gerne mal anziehen würde oder generell, wenn gar keine Hose mehr im Schrank ist, dann wird's natürlich kritisch. <chuckles> Also, da würde ich auf jeden Fall empfehlen äh, die Empfehlung ist da wirklich, früher, ähm, die Wäsche in die Maschine zu schmeißen, ne? Zumal ihr dann auch nicht in diese Situation kommt, dass, äh, ihr den Trockner nicht benutzen könnt, weil ja schon so 'n großer Wäscheberg da ist, weil die Waschmaschine gebraucht wird, ne?
Mhm. Mhm, ja. Ja. Ja. Das heißt
Also da n
da 'n bisschen vorbeugend vorzugehen, nimmt nachher auch mehr Arbeit weg, die man sonst machen müsste. Ja.
solltet ihr genau. Eben, eben. Und dann hast du Zeit auch für anderes, ne? Also, wenn du dann das nicht so aufschiebst und nicht weil dann ist es ja wirklich so 'n, äh, Job, der, ähm, Stunden in Anspruch nimmt, ja, äh, we weil du weil das so angestaut ist. Also, wenn du da vorher was machst, dann hast du natürlich später mehr Zeit.
Mhm. Ja, ja. Mhm.
Auch wenn du vorher halt denkst: „Hey, äh, das ist jetzt nicht wichtig und ach, ich m mache die Zeit nutze die Zeit für was anderes.“ Aber wenn du halt das umschichtest sozusagen, dann hast du ja dann auch Zeit. Die Zeit, die du dann nicht dafür benutzt, um den um den angehäuften Wäscheberg, äh, zu erledigen, ne?
Mhm. Ja. Ja, das das
Das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
das stimmt auf jeden Fall, da sprichst du gute Punkte an. Jetzt rattert's grade, äh, bei mir im Kopf <chuckles> über verschiedene Sachen, wo das anwenden kann. Ähm, das habe ich teilweise auch, äh, während meines Studiums gehabt, da hatte ich das gleiche das gleiche Problem, äh, so 'n dass ich so 'n kleiner Aufschieber war, der gerne die Sachen so nach hinten geschoben hat. „Oh, die Deadline kommt und jetzt geht's los.“ Das ich habe das da auch am Ende e etwas in 'n Griff bekommen mit 'ner ähnlichen Technik, die du jetzt grade vorgeschlagen hast, das einfach so 'n bisschen kleinschrittiger zu machen, damit sich's nicht mehr so anfühlt wie große Arbeit. Das habe ich jetzt grade aus deinem Hinweis rausgehört.
Mhm. Mhm. Ja, das ja super. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Genau. Oder halt Prioritäten setzen, ne? Also, wenn, ähm wenn du jetzt sagst: „Oh, das ist so 'n mega Wäscheberg“ und dann setzt du halt Prioritäten und sagst: „Okay, die und die Sachen, die brauche ich jetzt halt dringend, die müssen auf jeden Fall zuerst da rein.“ Ähm, aber wie gesagt, die beste Variante ist einfach, es vorher zu erledigen, damit halt der Wer Berg nicht so groß wird.
Mhm.

Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was ich umsetzen kann <chuckles> zum z zu meiner großen Freude und, äh, mit Sicherheit auch zur großen Freude von meiner Frau, dass das der Fall ist. Dann werde ich versuchen, die Sachen 'n bisschen
Mhm, ja, gut. <laughs> Mhm.
kleinschrittiger zu lassen, sodass ich schneller oder, äh, weniger Aufwand habe mit den Sachen, sodass ich d der Aufgabenberg gar nicht selber so ganz groß wird, um die zu erledigen.
Mhm, mhm, genau. Genau.
Das das klingt nach ’ner Sache, die ich auf jeden Fall machen sollte. <laughs>
Ja, und dann hast du ja auch mehr Zeit für anderes, ne, also das ist dann, äh, der der Gewinn für dich, ne, daraus, dass du das jetzt äh, deinen den Ablauf veränderst oder, ähm, die die Menge an Wäsche, die, äh, tatsächlich, äh, erledigt wird, da hast du natürlich dann Zeit für andere Sachen oder in der Zeit, in der die Maschine wäscht, hast du ja auch Zeit, was zu tun.
Ja. Mhm. Ja, das schafft die ganz alleine, das stimmt.
Du musst die äh, musst die äh, ja, genau, du musst sie nicht bewachen, also hoffentlich nicht, das wäre schon nicht so toll, <chuckles> hm.
<chuckles> Ne, ich muss sie nicht machen. Das stimmt wohl. Das
Genau.
das finde ich das finde ich 'ne gute Lösung. Ich habe das Gleiche ich m ich modelliere das jetzt für mich, äh, um auf ich hat es g das waren jetzt Kleinigkeiten. Ich hatte das, äh, auch teilweise bei wichtigeren Aufgaben, die an sich 'ne höhere Priorität hatten, dass ich das da ähnlich gemacht habe, einfach diese Schwierigkeit, damit loszulegen, denn auch f bei den ja, der Start, die Motivation, damit jetzt zu starten.
Hm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, der Start. Ja, ich höre ähm, äh, also, man hört auch, dass du äh, halt, dieser Start ist schwierig, aber sobald du dann halt am, äh, Machen bist, dann klappt das auch.
Wa